Also, ich fand ehrlich gesagt die Zusammenstellung ziemlich konfus und nicht s nicht so sehr passend, weil Clueso eher so deutschsprachig ist und so 'n, ja, Genre bedient, was quasi querbeet ist, was halt viele anspricht, ne? Und ACDC ist 'ne weltbekannte, ja, Rockband, die auch noch englischsprachig ist, total laut ist, wo die auf der Bühne abgehen wie 180, ne? Schmitz' Katze, genau. <chuckles> Und ja, ich frage mich dann, in welchem Geisteszustand der, ja, Musik äh, Veranstalter war, um ehrlich zu sein.
Mhm. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Schmitz' Katze. Ja, 180. <chuckles> <laughs>

Ja. Die Geschichte ist ja krass an sich, ne, und das ist genau, wie du's beschreibst. Ich habe auch erst mal gedacht, es geht um um die Stadt, dann habe ich gemerkt, es ist da hat es hat irgendwie auch so was Träumerisches und dann merkt man: „Oh, okay, die setzt sich 'n Schuss”, ne?
Mhm. Ja, aber er hat ja viele andere Songs und Alben geschrieben und bei Konzerten habe ich das so gemerkt, dass war alles noch viel intensiver. Also, als ich da so dastand, zwischen Hunderten und Tausenden von Menschen, er fing ja am Anfang recht klein an.
Mhm.